Alors moi, heu, j'aurais besoin, oui de ton écoute ou peut-être même, heu, d'un conseil. En fait, hem, je je pense que j'aurais du mal aujourd'hui à faire confiance à ma direction. Heu, donc à ma N+ 1 et ma N+ 2. Parce qu'en fait, heu, après un one to one donc avec, heu, après une réunion à 2, heu, où j'ai un petit peu, heu, dit à ma manager, hem, heu, ce qu'un petit peu je lui reprochais. Mais, heu, c'était pas dans le mauvais sens parce que, heu, je voulais, heu, surtout lui dire un petit peu bah déjà, que les tâches qu'elle me confiait actuellement, c'était pas des tâches de senior que j'avais l'impression d'être un petit peu assistante. Donc c'est ce que je lui ai dit et heu, je lui ai également dit que pendant nos réunions, heu, d'équipe, comme elle souhaite pas que je sois, heu, présente dans une des réunions où il y a un petit peu, heu heu, la direction, heu, il y a plein de managers, enfin il y a du monde et dans ces réunions, ils parlent un petit peu du, hem, heu, de l'entreprise, des nouveautés et cetera. Du coup je lui ai proposé de d'ar de d'emmener un expert lors de nos team meeting, afin qu'il puisse peut-être nous développer un sujet et ça, en fait, heu, elle m'a dit: «Ah mais ça tu pourrais le faire». Du coup, moi je lui ai dit: «Bah c'est un petit peu le rôle d'un manager, c'est pas trop mon rôle» et du coup ça, elle a elle l'a mal pris et elle m'a, heu, du coup fait un avertissement pour insubordination. Donc, heu, oui, c'est allé très loin et sachant que juste après cet avertissement, on s'est vues, elle ne m'a rien dit, elle a fait comme si de rien n'était et là, aujourd'hui, c'est vrai que, bah je sais même pas comment je vais je peux agir. Je sais que j'aurai plus confiance en elles, ces 2 filles. Du coup, ça risque d'être compliqué.
Mmh, d'accord. Moui. D'accord. OK. D'accord. Moui. Ah oui. Oui. D'accord donc, heu, ah oui c'est jamais évident oui de se prendre un avertissement en plus, heu, bah, dans ton dos. Donc, heu, oui je comprends tout à fait, hein, je compatis avec toi. Parce que tu pensais finalement lui faire confiance et il s'avère que, heu, tu t'es pris un avertissement et heu heu, dans ton dos et elle fait comme si de de rien n'était finalement. Donc, heu, finalement oui, bah, la confiance est rompue, hein, donc, heu et hem, d'ailleurs, heu, par rapport à cet avertissement, est-ce qu'il est acté, heu, est-ce que ta direction, heu, t'a di heu il a été justifié, se est-ce que toi de ton côté tu as demandé un face à face, heu, pour, heu, clarifier la situation?
Ouais. Ouais. Ouais. Complètement. Bah, en fait déjà, heu, quand ils m'ont donné cet avertissement, heu, les RH ils ne m'ont même pas, heu, vue. J'ai pas eu d'entretien, j'ai pas eu le droit de dire un petit peu mon mon avis. Heu, donc après ça donc moi forcément j'ai contesté et je leur ais dit que, bah, j'ai le droit à la parole, c'est la liberté d'expression et puis il y avait rien de méchant donc j'ai expliqué un petit peu, heu, ce qui a été dit pendant ce one to one, heu, donc, heu, ce que j'ai dit précédemment. Mais aussi, heu, le fait de pouvoir aussi présenter mes travaux, par exemple. Mais c'est normal, hein, que certains managers présentent des travaux enfin il y a pas de problème. Mais j'ai aussi le droit de le demander. Donc c'est une chose que j'ai dit, hem, lors de de cet écrit et donc la RH à la suite de ça m'a reçue. Donc, heu, là pareil, je lui ai redit tout ce que là je viens de dire, heu et heu et du coup je lui ai dit que, bah, c'était pas factuel, que c'était jus pas subjectif et c'était, heu, juste un un avertissement par rapport à l'avis au pressenti de de ma manager. Mais en fait, dans mon entreprise si tu veux ils sont ils protègent beaucoup, bah, tout ce qui est direction, manager et heu, on n'a pas trop, heu heu, de possibilité, heu, du coup, heu, bon elle m'a dit qu'elle gardait l'avertissement mais que voilà, heu, c'était ça restait sur le dossier mais il n'y aurait pas de de préjudice. Sauf que, bah, pour moi si quand même, parce que c'est quand même dans un dossier et pour moi c'est il est complètement surtout injustifié.
D'accord. Oui. Ouais, ouais. Bien sûr. Oui oui. D'accord. Oui je comprends, heu, oui, oui, heu, je comprends ton point de vue. Parce que, heu, bah, on t'a dit qu'il y aurait pas de préjudice, parce que c'est qu'un avertissement. Mais, heu, finalement, heu, c'est encore 1 autre et un 2e et un 3e et là c'est le licenciement. Donc, heu, oui là il y a pas de suite parce que c'est un avertissement mais, heu heu, entre guillemets, heu, tu en as 1 et c'est celui de trop en fait. Parce qu'il est même pas justifié finalement et est-ce que, heu, là tu parlais que, heu: «Oui ils ont tendance à protéger, heu, la direction, les managers et cetera». Est-ce que tu en as déjà parlé avec tes collègues, heu, est-ce que, eux, ont déjà vécu des situations similaires à toi ou pas?
Moui. Oui. Hein, exactement. Mmh. Moui. Heu, non. En fait, heu, bah, j'en ai parlé à mes collègues et à du monde en plus et heu, tout le monde est choqué. Heu, tout le monde est choqué de la situation, les gens ils ont dit: «Mais c'est pas possible». D'ailleurs, heu heu, bah, voilà, c'est subjectif, il y a rien de concret. En en plus dans l'avertissement, il y a des fautes, heu, il y a des choses, heu heu, comme quoi j'aurais refusé d'aller à une réunion. Alors que non, j'ai demandé à participer à cette réunion. Donc en fait, il y a vraiment des choses contradictoires. Donc tout le monde est choqué et ce que j'apprécie également auprès de mes collègues, bah, c'est qu'ils me soutiennent tous, ils sont tous vraiment autour de moi et heu, pour ça, ça aide beaucoup d'avoir ce soutien et de voir qu'entre guillemets, bah, que je suis pas un petit peu, heu heu que j'imagine pas des choses dans ma tête et heu, ça fait du bien de voir que que je suis soutenue. Parce que tellement, heu heu, que pour moi c'était invraisemblable, je me disais: «Mais c'est pas possible, enfin, heu, qu'est-ce que j'ai pu dire qui, hem de mal en fait?» Je me j'ai commencé à me remettre en question. Alors que non, enfin c'est juste que oui, on souhaite un petit peu, heu c'est comme une tentative d'intimidation et on souhaite que je ne parle plus.
Moui oui, mmh. D'accord. Moui. Oui, oui, j'imagine. Oui. Non, non, non, je vois vraiment exactement où tu veux en venir, heu. Finalement oui c'est heu, il y a eu un avertissement, ils t'ont reprochées des choses et tu n'as pas ton mot à dire. Donc, heu, oui, c'est une forme d'injustice en fait, heu et heu, toi tu ne veux pas en rester là. Parce que, heu, finalement, heu, si elle te l'a fait 1 fois, ça peut te le faire 2 fois 3 fois et après c'est le licenciement, pour, heu, finalement 1 personne qui te voulait, heu, du tort. Heu et comme tu l'as dit en fait: «Il n'est même pas justifié» donc, heu, ça serait justifié, heu, oui, là tu aurais pu assumer mais là ce n'est pas le cas. Par contre déjà c'est bah, déjà c'est très, très bien que, heu, tes collègues, heu, te soutiennent. Donc ça, c'est déjà 1 bon point. Parce que comme on dit hein, donc, heu: «l'union fait la force». Est-ce que potentiellement tu aurais pensé à aller, heu, bah, retourner voir, heu, la direction, bah, les RH, heu, qui, heu, qui t'ont mis, heu heu, l'avertissement, mais avec, heu, l'appui de tes collègues finalement?
Moui. Exactement. Oui. Exactement. Oui. Mmh mh. Bah, en fait, hem, déjà j'ai un collègue, heu, qui a dit qu'il me soutiendrait. Heu, mais finalement il a eu un point avec la N2 et il s'est un petit peu il a un petit peu rétropédalé. Heu, donc sur le coup ça m'avait fait mal. Mais bon, heu, je me dis: «Bon, heu, voilà, c'est, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça» et hem et heu, pareil de mon côté donc j'ai voulu encore écrire à la RH, pour heu parce que j'ai eu un dernier entretien là qui s'est très mal passé où j'étais en pleurs et cetera et heu, du coup j'en ai parlé à une autre manager qui, du coup, est à la place de ma N+1 et qui voit un petit peu comment les RH sont avec, heu, eux et elle m'a clairement dit, elle m'a dit: «Non mais en fait, heu, tu te bats contre ton ennemi là». Elle m'a dit, heu: «N'écris pas aux RH ils sont, heu, contre vous, ils vont toujours soutenir, heu, les managers donc, heu, ce n'est pas la peine, tu vas plus te faire de mal donc, heu, n'écris pas». Heu, c'est comme si, heu, tu tu demandais à, bah, la personne qui a fait la faute d'arbitrer, elle va jamais avouer qu'elle a fait la faute. Donc, heu, elle me disait que c'était pas la peine donc, heu, j'ai eu cette conversation d'ailleurs aujourd'hui et je me suis dit: «Bah j'abandonne, je vais me concentrer sur moi et peut-être, heu, bah, j'attends de voir le temps passe et heu heu, soit demander une rupture conventionnelle soit avancer sur mes projets». Mais voir comment je peux avancer petit à petit et tant pis pour ça, c'est tellement injuste, ça fait tellement mal. Mais, heu, voilà tant pis des fois, malheureusement, il faut baisser les bras, ça fait mal mais c'est comme ça.
Moui. Moui. D'accord. Moui. Je comprends, heu, ton, heu heu, la ton point de vue actuel, heu, finalement tu oui, tu l'as, tu c'est une forme d'injustice, heu, tu es même prête, heu, comme tu le dis, hein, à abandonner, heu, parce que finalement, heu, les RH sont du côté des managers donc, heu heu, la manager, heu heu, elle abuse, heu, elle a abusée de son pouvoir, heu et elle sait très bien finalement qu'elle n'aura pas de, heu, de répercussions donc, heu, finalement c'est, hem, c'est oui, c'est un peu toxique, heu, pour toi. Parce que, heu, en fait, les avertissements, heu, elle peut les mettre, heu, comme, heu heu, selon son humeur en fait, heu, parce que là, il a été injustifié, heu, la prochaine excuse, qu'est-ce que ça va être finalement? Donc, heu, j'allais te conseiller de, hem, heu, de d'avoir, heu, bah un face à face avec elle à nouveau, heu, non avec, heu, le la RH, pardon, mais heu, avec elle aussi, donc à 3. Mais comme tu l'as dit, en fait, la RH, heu, ira, heu, quoi qu'il arrive, heu, du côté, heu, de la manager, finalement.
Ouais. Oui. Exactement. Ouais. Mmh mh. Moui. Moui. Oui, non, c'est exactement ça. En plus, heu, ma manager était avant, heu, côté RH donc elle connaît très bien les les filons, elle connaît très bien l'équipe donc, heu, c'est aussi pour ça que je suis un petit peu piégée et heu, que je peux pas faire autrement et c'est dommage parce qu'en plus dans ce one to one là où j'ai, hem, où, heu, à cause duquel j'ai eu l'avertissement, bah je lui disais, heu heu, que pour moi: «Un manager également ça doit aussi soutenir son équipe et être là pour l'équipe» et là, encore une fois, bah elle me montre que que non, elle est pas là et qu'elle fait pas forcément son travail de manager et ça vraiment, bah moi, heu, ça m'handicape parce que je sais que, bah avec elle, je pourrais jamais avancer, heu heu, dans cette entreprise donc, heu, maintenant, c'est un fait. Heu, voilà, je sais ce qu'il en est et maintenant, heu, bah malheureusement, c'est un petit peu leur donner raison, ça me donne ça me fait quand même mal, heu, là, le temps de trouver autre chose, je suis obligée d'être, heu, là quand même, mais heu, pour ma santé, heu, je pense que je vais être obligée de partir.
D'accord. Oui, oui, oui. Oui, j'imagine. Après heu, oui, le plus important, heu, comme tu l'as souligné c'est ta santé avant tout, hein, donc, heu heu, oui, ce serait dommage, heu, de continuer, heu, ce travail et d'aller, heu, d'y aller avec «la boule au ventre» en sachant que, heu heu, bah il y a pas de d'évolution, heu, dans le sens où la manager est contre toi. Donc, heu, tu n'as même pas en fait, une, heu, forme d'évolution professionnelle et heu, tu n'es plus à l'abri qu'un 2e, voire un 3e avertissement arrive et heu, après tu avais parlé de la rupture conventionnelle, donc, heu, bah à court terme, heu, donc, heu, comme tu l'as dit tu pourrais potentiellement, bah continuer en fait, heu, ton travail et chercher à côté, bah une, heu, un autre travail où tu t'y retrouverais, où tu n'as pas «la boule au ventre», où heu heu, finement tu te sentes entendue, heu, par, heu, ton ta N1 et ta N2 et, hem et oui et sur le long terme en fait de basculer, faire une, heu, transition, heu, professionnelle pour retrouver un un environnement sain. Bah en tout cas, heu, déjà c'était, heu, très courageux de ta part d'en parler et heu, donc, heu, oui, la solution comme tu l'as évoquée, en fait, heu, bah à court terme continuer, heu, basculer ensuite sur la rupture conventionnelle à l'amiable et heu, sur le long terme trouver un environnement sain. En tout cas, c'est tout le bonheur que je te le souhaite et heu, je compte sur toi tu tu as la force pour ça et tu arriveras en tout cas.
Moui. Oui. Ouais. Ouais. Oui. Exactement. Oui. Oui. Oui. Ah. Bah merci beaucoup, vraiment, ça me touche beaucoup et heu, vraiment je je prends note de tout, heu, tous tes conseils. Merci également pour, heu, pour, heu, ton écoute vraiment tes tes mots, heu heu, me font du bien, heu, ça ça également, ça, ça m'encourage et heu, ça montre également, heu, bah ton soutien et vraiment, heu, bah j'en ai besoin aussi, bah merci beaucoup.